ياه! أنت بُصّ، يعني عايز اقول لك الرحلة بت ال أنا أنا من الرحلات اللي غيّرت نظرتي للحياة، يعني هُم رحلتين، أول رحلة كانت لتركيا آآ، دي كانت يعني كانت الرحلة بتاعة تركيا دِيَّة كانت رحلة حلوة جدًا، كانت في شهر العسل تمام، آه، آه بالضبط، آه طبعًا، آآ، هي حلوة ووحشة في نفس الوقت <laughs> يعني، <laughs> لإن أنا طلّقت انفصلت، ما نيش ه مش هاروح تركيا تاني، بس عامةً الرحلة التانية اللي هي يعني ابت ب بس طبعًا لما رُحت كنت لسه بقى أول مرّة اسافر في حياتي، وشهر عسل بقى وفرحة كده والدنيا فاهم، آآ، جامدة أوي يعني. قُل لي.
لتركيا، كانت في شهر عسل كمان، حلو جدًا دي، إمم. طب ليه؟ لأ، يبقى بلاش تركيا بعد كده، بلاش تركيا في الجوازة التانية بقى، أيوه. إمم. طب باقول لك إيه معلش، بتاع ال رحلة تركيا بتاع شهر العسل دي بالذات، أنت كنت واخد مثلًا أسبوع، و و وفندق والَّا كان إيه؟ عشان بس ال التكاليف كُلَّها؟
آه بالضبط، كانت في أنطاليا، كانت في أنطاليا فندق و في م في أنطاليا في الجنوب يعني، كنت واخد فندق أنا و و و ويعني وال والمدام طبعًا، وزوجتي آه، ف فرُحنا وكانت الرحلة الصراحة كانت من بف اتفاجئنا بقى بالمنظر، آه، آه، فاكر آه، دافع بتاع حوالي وقتها والله العظيم متجوز من زمان أوي، أنا وهي تخيّل بقى بُصّ بقى الضحك، الكوميديا بقى، فرق الأسعار، أنا وهي دافعين 15.000 جنيه.
إمم. وز وزوجتك بقى، آه. طَب فاكر فاكر التكاليف؟ إمم. آه. آآ، بتتكّلم جَد! خَمَستاشر ألف جن <laughs>
والله الّا أنا وهي رو تركيا طيران رايح جاي بالأوتيل بالإقامة، خَمَستاشر ألف جنيه، طبعًا بس آآ، أيام ال أيام ال
أيوه، إزاي! طَب طَب أنت فاكر بالدولار، طَب أنت فاكر مثلًا سعرها كان بالدولار بكام، يمكن عشان فرق العملة؟
آه، يعني بُصّ ساعتها كان قبل الثورة. كان لسه الدولار لسه بخيره والله يعني آآ، أ كان كان الدولار ساعتها ب5.5 ب6، حاجة زي كده يعني.
إمم، إمم ودفعتهم بالجنيه المصري مش بالدولار صح؟
إمم. ودفعتهم بالجنيه المصري، آه، ما كانت شركة بقى، شركة سياحة وبتاع.
يا نهار أبيض! 15.000 جن <laughs> ده مبلغ آه.
آه، الموضوع غا حاجة في الب أبو بلاش منّه يعني في الرخيص، فكانت حلوة أوي.
ده أنت لو رُحت بد راس البر الأيام دي، ب بأكتر من 15.000 جنيه. <giggles>
<laughs> راس البرّ إيه، لو رُحت آخر الشارع، راس البر ما فيش حاجة ب15.000 <laughs> المهم آه والله، فالمهم آآ، طبعًا رُحت رُحت طبعًا وانبسطت بقى. هي كانت المغامرة الصراحة جميلة أوي، عارف عملنا كُلّ حاجة تقريبًا، يعني كُلّ حاجة ب حق بمعنى كُلّ حاجة، طلعنا الجبال وعملنا rafting وركبنا ال اللي هو الزوديك وال و وعملنا سفاري و و وشوينا في الجبل وع بُصّ، كانت رحلة ممتعة وبنل ونطّينا في الشلّال، وأنا وقعت في الشلّال وكان يوم أسود ومنيّل بستِين نيلة. <laughs> بس رغم ال
<giggles> والله كويس، إمم. آه. إمم. جميل. يا نهار أبيض! <laughs> طب هو كان كُلّ الأنشطة دي كلّها، كانت من ضِمن برضه الحجز بتاع من ضِمن البروجرام كلّه والَّا دي حاجات مختلفة بقى؟
خم ال ال آآ، الخما هي من ضِمن الخمستشراية، آه، دافع كل حاجة للشركة، وما رُحتش دفعت شِلِن هناك، والله، جبن <laughs> شُفت بقى.
يا نهار أبيض! ده إزاي؟ <laughs> إمم.
يعيش القائد العظيم. <laughs> فاهم، فال ال الثورة الصراحة كانت وشّها حلو علينا. إيه؟
آه، طَب وعملت إيه في الفيزا بقى؟ آه، كانت فيزا بقى وكده والكلام ده برضه، يعني طلّعتوا فيزا برضه، وطلعت لكم بسرعة وكده والَّا كانت إيه الإجراءات بتاعتها؟
كُلّه.